Đúng rồi, cái này mình hoàn toàn đồng ý, ơ, với bạn luôn nè. Mình thấy là các bạn nhỏ bây giờ có một cái áp lực khá là lớn đến từ chính phụ huynh của mình, bởi vì cái sự trông đợi của họ, cũng như là cái sự hay so sánh của họ, đúng hông bạn? Thế bạn ơi, thế thì bây giờ mình quay lại với với cái sự kiện lúc nhỏ của bạn ha. À, thế thì mình nghĩ khi mà bạn, à, bắt đầu học như vậy đó, bạn đã có một cái thời gian nó cũng hơi chật vật với cái việc là là viết chữ, đúng hông? Thế thì không biết ai là người đã đồng hành với bạn trong suốt cái quá trình khó khăn đó để giúp cho bạn vượt qua được những cái, a, à, viết chữ chưa có được thành thạo? Hay là cá nhân của bạn, giáo viên, hay là thầy à, hay là ba mẹ ở nhà vậy?
Ừm. Đúng rồi đấy bạn. Ừm hưm. Ừm, ờm, đối với cái hành trình viết chữ của mình thì có cô giáo và mẹ mình. Đấy. Mẹ mình thì, à ừm, ừm, gia đình của mình là nông dân thôi, thì mẹ cũng làm việc, ờ, làm ruộng rồi làm việc ở nhà, và mình nhớ là có một cái, ưm, thời gian là mẹ ngồi ở nhà làm những cái công việc chân tay ấy, thì mẹ thường yêu cầu mình là ngồi học cạnh mẹ. Ngày đấy là bạn biết không, nó là cái sân đất cơ, cái nền nhà bằng cái nền nhà bằng đất hoặc bằng gạch thôi. Và lúc đó thì đúng rồi, mình học, mình tập xuống đất, mình dùng phấn mình viết kể cả tính toán, bảng cửu chương là mình dùng dưới đó. <laughs> Và ở ừm, ờ, học hồi nhỏ nghèo nhưng mà cũng khá là vui, và bây giờ là các bạn nhỏ ở thị trấn hoặc ở thành phố thì chắc chắn là không bao giờ có được cái <laughs> cái cảm giác học tập như chúng mình ngày xưa.
Ừm. À. À. Một cách rất là hay nha! <laughs> Đúng rồi. Rồi, ừm, để tập xuống đất học. Ờ! Ừm. Thú vị quá bạn nhỉ? Ừm. <laughs> À, đúng rồi, mình nhớ lại thì mình thấy vui, ơ, nhưng mà thật ra là ngồi như thế mỏi chân. <laughs> Đúng rồi đấy, mỏi chân lắm chứ không phải không đâu. Mà bạn ơi, à, nhiều khi á, cái việc mà khó nhất không phải là học kiến thức không đâu bạn ha, thế thì ngoài kiến thức ra nha, bạn nghĩ cái điều gì là điều rất là khó khăn trong cái việc học tập của một con người?
Ừm. Ừm. <laughs> Đọc trần lắm luôn. Ừm.